آه، بصراحة أنا باحاول أضغط على نفسي، فعلًا ساعات الواحد يبقى زهقان، أو ح عنده حاجة عايز يعملها Urgent جدًا أو مهمة جدًا، عايز يعملها. بس هي صراحة بتبقى لو لو حاجة ما ينفعش تتأجل ب باكنسل يعني الcourse ومش لازم بقى النهاردة ناخد الساعة ونُص دي.
حلو. امم. امم. حلو. زي إيه يعني زي إيه لو حاجة ما ينفعش تتكنسل، يعني حصل إيه قبل كده مثلًا؟
يعني مثلًا آه، يعني مثلًا كان في مرّة إن كنّا عايزين ننزل نزور حد آآ في في مستشفى، فهي ليها مواعيد مواعيد زيارة، فخلاص يعني اليوم ده، قُلت لأ خلاص، مش لازم يعني، وممكن نروح، وما فيش مشاكل آآ وكان في نيّتي إن أنا أعوّضها مثلًا، هي كان يوم خميس، كُنت كانت في نيّتي إن أنا أعوّضها الجمعة، بس ما نفعش، فقُلت خلاص، يعني كأني غِبت في يوم عن الcourse وخلاص الخميس يبقى اللي يبقى الاتنين اللي بعده هامشي عادي وكده. آآ
آه. أيوه فاهم أيوه. يعني أنتِ اعتمدتِ على المرونة شوية، فكرة إن هو عادي، "أنا فوّت مرّة، مش مشكلة، خلاص هاكمّل عادي جدًا، ما مش هيحصل حاجة" اللي هو يعني إيه، الدنيا ما وقفتش يعني.
آه. آه. بالضبط م م يعني و وبعدين الحكاية دي عملِت لي إنه خلِّتني الواحد لمّا بيعمل حاجة كون كان ناوي عليها، بتِدّيه ثقة كده في نفسه شويّة، إنه إنّك بتقرر حاجة، وبتعرف تعملها آآ وبتلتزم فيها. فبقى من كُتر ما أنا كنت مبسوطة جدًا بإن أنا عرفت أعمل الحكاية دي بابتدي ع عايزة دلوقتي أفكر أت أتعلم حاجة كمان زيادة. آآ بس بعد طبعًا ما أخلّص الPython عشان ما أبقاش بقى، باغيب عن الولاد <chuckles> م <laughs> بالضبط <chuckles> آه بس يعني. إمم.
حلو. حلو أوي. امم. حلو. أيوة كنت لسه هاقول لِك لمّا تخلّصي ده الأول، عشان تلاقي وقت برضه، وتعرفي تبقي مركِّزة. طَب احكِ لي مثلًا، في Group مثلًا على الSocial Media Group WhatsApp Group آآ Facebook مثلًا بتشجعوا بعض عليه بقى، أو مثلًا تقولوا يعني ك يعني group للcourse ده، بحيث إن أنتم تبقوا مشجعين بعض، والَّا أنتِ لوحدِك في الموضوع؟
إمم. آه. آه. لا، لأ. في صراحة Group على ال على الWhatsApp ال الناس كُلّها اللي اشتركِت يعني في الcourse ده ال الكورس الأونلاين ده، عاملين لهم Group WhatsApp ف فبنسأل بعض و وبعدين لمّا ألاقي إن حد ابتدا حَضَر حاجة وبيسأل في حاجة أنا مش عارفاها، أبقى لأ، يعني شغوفة آه.
حلو. تقومي عايزة تنجزي أنتِ أكتر برضه، وتح آآ وتتفرجي إمم. بتحسّي إن حاجة بتشجّعِك. أيوه.
بالضبط آه، عايزة أعرف هو إيه وِصل لإيه آه باحس إنه وبعدين لمّا بالاقي كمان شُغلهم الحاجات اللي هُم مطلّعينها جميلة جدًا، وحاجات creative أوي، ومبتكرة يعني، باحس إنه لأ أنا عايزة بقى أعمل زيُّهم، وعايزة إيه بقى أوصل للمرحلة دي، فطبعًا وجود ناس بت ليهم نفس الاهتمام، وفي نفس المجال بتشجّع جدًا جدًا بصراحة يعني.
أيوه، فاهماكِ. إمم. حلو أوي. طَب أنتِ لمّا بتيجي مثلًا تقيّمي نفسِك إن أنتِ كده أنجزتِ، أو كده مثلًا ماشية كويس في الكورس، أو كده. بتقارني نفسِك مثلًا أو بتقارني إنجازِك يعني بإنجاز الناس التانية على الجروب، والَّا أنتِ شايفة إن كل واحد مثلًا ليه قُدرات معينة، أو كل برضه واحد مسؤولياته مختلفة في البيت، أو مسؤولياته مختلفة في الحياة عمومًا، فما بتقارنيش إنجازِك مع إنجازات التانيين يعني؟
إمم. أ إمم. ظروف إمم. آه طبعًا.